Olha só. Você falou que não pensou em ir, mas que que te levou para esse país, então?
É, curiosidade e estando morando aqui na Europa, né, eu quis conhecer mais lugares e aí, ah, veio a chance de eu ter e de eu ir para a Eslovênia. Eh, junto eh, jun para trabalho, tudo, né. E me surpreendeu muito a parte da natureza. Lubiana é uma cidade maravilhosa, eh, e principalmente aquele ar místico que tem nesta viagem.
Ah, sim. Hum, que legal. Ah, tá. Aham.

Foi no verão, <clicks tongue> mas por incrível que pareça eu passei frio. <laughs> Essa é também foi uma coisa que me chamou atenção, porque lá o é o-a temperatura é muito fresca. E como choveu, eu precisei até ir comprar roupas porque eu tinha ido com roupa de verão, né. E nós, brasileiros, quando fala "verão" a gente pensa <laughs> que é verão não precisa levar nenhuma blusa, né. Mas não foi o caso. Hum, <laughs> mas não foi o caso, aí a gente teve que correr em um shopping center para poder eh, comprar uma roupa uma um uma blusa, uma calça, porque eu eu realmente não tinha levado nada. Nem para mim, nem para os meus filhos e meu marido. <laughs>
Ah, tá. É mesmo. <laughs> Hã. Hã. De verão e calor bastante, né. Aham. Sim, sim, roupa leve e tudo mais, né. <laughs> Nossa. Olha só, então todo mundo foi pego de surpresa pelo pelo clima. <laughs>
Sim, sim, sim. E até foi muito engraçado, porque, eh, você, se sente meio analfabeta lá, né, porque é, outra língua.
Hã. Sim, sim.
E principalmente quando a gente chegou lá no para ir para o, para o shopping, não tinha referências em inglês, só na língua deles. Então a gente entrou em um prédio que era prédio de apartamento assim, sabe, não era o shopping. Apesar do GPS estar falando que era o shopping, né. <laughs> A gente falou falou: "Nossa, aqui nós somos analfabetos, né, porque a gente não consegue saber onde a gente está." No fim, o shopping era do lado. <laughs>
Aham. Hum. Nossa, aham. E era ali, entendi. <laughs> Do lado, entendi. E aí mas você falou dessa questão da barreira do idioma, vocês conseguiram se virar, as pessoas falavam bem inglês, conseguiam se comunicar ou foi algo que vocês precisaram dar um jeitinho com mímica, de repente, recorrer a algum aplicativo de tradução. Como é que foi?
Hã.

Hum, que legal. E, assim, se alguém falasse pra você: "Olha, quero ir conhecer lá". Quanto tempo você recomendaria essa pessoa planejar pra conseguir ver tudo o que você viu e tudo o que faltou, assim, s "Ah, 5 dias é suficiente". "Ah, é legal tirar 1 semana."? Quanto tempo você acha que seria o ideal pra conhecer e fazer tudo o que você fez e mais o que não deu tempo?
Ah, eu acho que 1 semana seria o ideal. 1 semana, sim. Sim, porque daí é capaz de conhecer tudo, né, e mais um pouco, né, porque a gente fica muito apegado a esses pontos, né, mas é o que eu disse pra você se se você anda de carro, ou mesmo de bicicleta, você conhece muita coisa, muito mais, né. E eu sou aventureira, eu e meu marido somos aventureiros, então a gente gosta de explorar, não ficar só nos pontos que a gente vê, por exemplo, num Trip Advisor, essas coisas, né.
É? Uhum. É verdade. Aham. Que legal. Aham. Sim, sim, explorar um pouquinho mais para além daqueles mais famosos, dos pontos turísticos mais visitados ali, né.
Sim. Sim, sim. Que uma eu fui de carro, né, eh, da Itália para Eslovênia. S são 5 horas de viagem. E quando você passa a fronteira, você já percebe imediatamente que é a Eslovênia. É interessante até de ver.
Aham. Hum, tá. Hum, é m Olha só, que curioso. Mas, assim, pra gente poder encerrar o nosso papo, a essa viagem te deu vontade de conhecer outros países, de repente, com a mesma cultura, despertou uma curiosidade por esse essa outro lado da Europa menos conhecido? Como é que ficou? É.
Ah, com certeza, com certeza. Com certeza eu iria em outros países, porque me surpreendeu muito.